Ay, oye, ¿sabes qué?, vengo a desahogarme un poco. Este, hace unos meses ya, eh, la dis las discusiones con mi pareja me dejan sintiendo tanta ira después de platicar o después de discutir más bien, ¿sabes?, siento que antes podíamos realmente platicar, y realmente yo estaba abierta a escuchar, ¿no?, lo que él tenía que decir, pero siento que últimamente, y específicamente en estas últimas pocas semanas, siento que después de estas discusiones, o incluso cuando estamos teniendo estas discusiones, siento tanta ira, y la verdad es que no sé, qué hacer, o cómo cómo afrontarlo, ¿no?
Ujú. ¿Crees que?, eh, bueno, p primero, antes que nada, o sea, sí es bastante así como frustrante esta situación, porque pues, es con alguien que que quieres mucho, ¿no?, pero, para entender un poquito más la situación, me gustaría saber si, eh, a lo mejor esta ira que tienes puedes o sea, porque a veces puede estar relacionada con algo que no tiene que ver con la pareja. No sé, si a lo mejor ahorita tú estás viviendo una etapa de mucho estrés, algo que también te esté haciendo un poquito más así como, puede ser, intolerante o ver esas diferencias, ¿o es algo que es totalmente, o sea, por tu pareja?
Ujú. Sabes, ahora que lo mencionas, sí, tengo como que muchas cosas pasando y siento como que <chuckles> como que tengo mucha carga, ¿no?, y demasiada, siento que como que todo recae en mí, ¿no?, solamente el asunto de la casa, no son to no solo el asunto de de mi trabajo, este, que siento que ahorita con mi trabajo estoy por todos lados, no tengo un horario fijo, este, y a pues, tengo, ¿no?, lo el asunto de la casa, ¿no?, de la limpieza, de la de las comidas y de todo lo que incluye, ¿no?, tener y mantener de pie una casa, y aparte, pues, todo lo demás, ¿no?, estamos en un montón de trámites con la escuela de mi hija que ya pronto, pues, estará emprendiendo su, este, ida a la universidad y siento que todo eso recae en mí y de verdad me frustro, o sea, siento todo el día, este, a veces cuando estoy viendo, ¿no?, este, en pequeños espacios que estoy escuchando algo o estoy viendo la tele y empiezan a hacer esas preguntas, ¿no?, de detección del estrés o de la depresión, y empiezan a decir: "Sientes como que estás en el borde", ¿no?, y justo así me siento, siento que siempre estoy en el borde, que cualquier cosita que pase me va a poner de malas o me va a hacer explotar, aunque no lo hago, no no no exploto.
Ujú. Ujú. Oye, sí, pues sí, son bastantes cosas las que estás, eh, pasando y suena la verdad demasiado así, pues que a cues cuestiones que pueden frustrar, eh, me imagino que el o sea, obviamente lo has compartido con tu pareja, pero lo has compartido de, eh, para para entender, o sea, a través de a lo mejor, como tú dices, surge una situación y entonces, ahí como que explotas o algo, o han podido hablar de esto, este, de una manera calmada y ya después es cuando ya te empiezas, a, eh, a sentir abrumada.
Ujú. Exacto, sí, ex justo así, ¿no?, este, todo empieza calmado y todo empieza como que bien y al final ya estoy, este, abrumadísima. O sea, al punto donde literalmente siento mi cabeza caliente, o sea, literal, como si tuviera fiebre.
Ujú. Ujú. Y bueno, mira, te te voy a pero, obviamente es algo que a lo mejor, pues, em, a lo mejor puede ser que tu esposo tampoco tenga las herramientas, no como para poder solucionarlo. A lo mejor es diferente, pero mira, te voy a dar algunas así opciones, a ver si a a lo mejor alguna de ellas así te te hace clic, y si no, pues, ya lo vamos revisando. Pero a lo mejor, en ese momento que estás sintiendo que ya todo te está abrumando, tal vez, este, platicar, o sea, decirle a tu pareja: "¿Sabes qué?, eh, yo en este momento ya estoy llegando así al al límite, creo que es mejor que lo paremos", incluso, un poco antes, cuando ya empieza a sentir que ya vas por un camino que no, no esperar a que llegue, este, ese momento de de explosión, decir: "¿Sabes qué?, aquí lo lo vamos a a dejar, y hablarlo después con calma", ¿no? Y a lo mejor después de eso podrías, por ejemplo, hacer unos ejercicios de respiración, este, escribir también, ¿no? O sea, como esa esa parte que sientes de frustración y todo, a lo mejor escribirla, porque también escribiéndola, eh, inconscientemente, luego van llegando ahí, este, otr un primero uno también se tranquiliza, y a veces pueden llegar algunas respuestas, ¿no? Pero, en vez de, de descargarlo, este, a lo mejor hacia otra persona, y que, pues eso genere todavía más problemas, pues a lo mejor calmar, eh, de esa manera. Y después, ya cuando estés más tranquila, y él también esté abierto a hablar, pues, lo pueden retomar, ¿sabes? Como a lo mejor, entre comillas, se vería el proceso más lento, pero al final, a lo mejor, puede ser que avancen más. No sé, si te resuena esto.
Ujú. Claro. Ujú. Ujú. Claro. Ujú. Ujú. Okey. Ujú. Ujú. Claro. Ujú. Sí. De hecho, sí, justo cuando lo estabas explicando, estaba pensando en la última discusión que teuv que tuvimos, ¿no? Y como dices que, escribiera, ¿no? Lo que estaba sintiendo, este, lo que las emociones, ¿no? Que estaba que estaba atravesando en ese momento. Y creo que, este, sí tal vez estoy reaccionando de más, ¿no? Por todo lo demás que tengo acumulado. Y creo que tienes razón, o sea, sí creo que puedo hacer eso, de escribirlo, porque te digo, justo, cuando tú me los esta me lo estabas diciendo, ¿no? Que puedo escribirlo, lo empecé así como que a anotar en mi mente, y dije: "No había necesidad de una discusión", ¿no? Era algo tan simple, pero como tenía ya todas estas emociones detrás de ello, este, yo creo que por eso, ¿no? Este, siento eso, mientras estamos platicando y por eso se torna una discusión. Así que sí, yo creo que sí es una muy buena idea, este, si ya me estoy sintiendo así durante la plática, y ya sé que se va a tornar en una discusión y ya estoy sintiendo, ¿no?, ese ese enojo o esa ira, mejor sí, parar. Y decirle la verdad también, porque a veces, pues, él ni se da cuenta, ¿no? O él no sabe, y simplemente piensa que estoy enojada con él, y no tiene nada que ver con eso, ¿no? Así que sí creo que es importante poder parar, y decirle: "Oye, no, no es nada personal, no es nada contigo, simplemente, pues, ahorita me siento así, no es un buen momento, porque, pues, no quiero que se torne, ¿no? Otra discusión, y me termine enojando por algo que al final no tiene nada que ver contigo".
Ujú. Ujú. Claro, lo que acabas de decir eh, es así como súper súper sabio, porque sí, o sea, al a veces pensamos que las personas saben por qué estamos molestos, ¿no? O o todo, o sea, y claro, porque para nosotros es evidente, pero cada persona es diferente. Entonces, pues sí, eso que has dicho de de hablar con la pareja también es algo así, eh, muy bueno de ser transparente en esa cuestión. Y también si llegaras a explotar, o algo, porque, pues, también puede haber esos momentos en los que no todo no todo podemos ser así tan, ¿sabes? así como tan no, la palabra no es maduros, pero tan así como de: "Ay, sí, estoy perfecto en en manejar esto". Pues, tampoco ser un poquito también, pues, más así empática contigo, porque es normal. Y bueno, pues estar en un momento de de de hacer una pues, un nuevo ajuste, ¿no? Entonces, eh, y bueno, ¿tú q crees que él a eh, por su personalidad pueda aceptar esto de darse los tiempos para, pues, para platicar de las?
Exacto. <chuckles> Ujú. Ujú. Sí. Exacto. Ujú. Yo creo que sí, yo creo que sí, porque justo es eso, ¿no? Él a veces ni se da cuenta o no sabe por qué estoy así, ¿no? Él no es, <chuckles> no, no es adivino, ¿no? Para saber, este, todas las cosas que pudieran estar pasando por mi mente si no las digo, ¿no? Así que yo creo que sí soy clara con él y honesta, ¿no? De decirle: "Oye, hay que dejar esto para más tarde, ¿no? De deja calmarme un poco, deja esto". Yo creo que sí, si puede, este, decirme: "Sí, hay que platicarlo más tarde o cuando tú estés lista", ¿no? Y creo que también eso me dará tiempo, a mí también, para pensar las cosas, ¿no? Que quiero decir antes de llegar a la plática, si ya sé de qué vamos a estar platicando o de qué se trata, ¿no? Yo creo que eso es es una buena idea también, y creo que para él también, porque repito, él a veces no sabe ni qué está pasando en mi mundo, o en mi cabeza, y de repente sí, este, se saca de onda, ¿no? Cuando reacciono de esa forma y y nota mi enojo, y siento que, pues, si no lo empiezo a hacer, vamos a empezar a deteriorarnos, ¿no? Como pareja, por no poder platicar, ¿no? Porque todas las pláticas se han se han vuelto así, ¿no? Donde yo termino enojada de algo que ni tenía que ver, tal vez, ni con nosotros 2.
Ujú. Claro. Mm. Ujú. Ujú. Claro, y y bueno, eso te eso puede ayudar, y si lle o sea, y totalmente más si tienes esa pareja, así que es comprensiva y todo. Y si tú llegaras a ver que, lo demás por ejemplo, o sea, eh, pues aún así te porque, pues, lo demás importa, ¿no? Lo eh, quitando lo de la de cómo manejar la, la situación con tu pareja. Pues, si ves que a lo mejor lo otro, pues, son muchas cosas, y te está desbordando, pues, también pedir ayuda a un profesional, pues puede ayudar también, porque, como te digo, a lo mejor, eh, bueno, nosotros no somos, este, terapeutas, o nuestras parejas no son terapeutas. Entonces es es diferente, porque, pues, l te lo van a decir de, pues, como cualquier persona normal, pero a lo mejor otra persona ya profesional te puede ayudar a saber cómo manejar mejor toda la otra situaciones que te están generando también, eh, ese estrés, ¿no? Porque igual va a estar ahí el cómo manejarlo mejor, el cómo este pues, bueno, eh eh eh, gestionarlo para que eso también no te afecte tanto a ti, como en un futuro, también a la pareja, ¿no? Que puede ser también un plus, como algo extra si vieras que fuera necesario.
Ujú. Claro. Ujú. Claro. Claro. <chuckles> Ujú. Claro. Ujú. Sí, claro. ¿Y sabes? Muchas gracias por mencionar eso, porque a veces uno no se da cuenta, ¿no? Como dices tú: "No somos profesionales", ¿no? El me tanto mi es mi mi pareja, pues, no no es un psicólogo, no tiene experiencia en esta parte, así que yo creo que sí es una muy buena idea, si veo que tal vez no estamos pudiendo tener pláticas constructivas. Entonces, sí, tal vez, plantearle la idea, ¿no?, de poder buscar ayuda externa, ¿no?, de un profesional, porque la verdad es que sí quiero comunicarme bien con él y siento que él va a querer lo mismo, ¿no?, de poder, eh, de que podamos tener una buena comunicación entre nosotros, que es algo que, este, ha estado fallando en estos últimos meses. Así que, sí, yo creo que, este, voy a hacer eso, ¿no?, porque puede sonar simple, ¿no?, el decir: "Ay, a poco no puedes arre este, arreglar, ¿no?, este, poder platicar con tu pareja. Pero a veces pasa así, ¿no? A veces, sí necesitamos ayuda externa, y tal vez no lo había pensado que, pues, sí podríamos necesitar ayuda externa para poder comunicarnos mejor, eh, cuando tenemos todas estas emociones encima. Así que muchas gracias por mencionarlo, la verdad es que no hubiera pensado en hacerlo.
No, pues, nada. Ya s como tú dices, este, hablar es, eh, es fácil, pero entendernos a veces entre las personas, aunque haya mucho amor, puede ser, eh, difícil, porque somos diferentes. Entonces, qué bueno que este esos consejos te han sido sido de utilidad. La verdad, espero que te sirvan mucho, este, y si no, ya sabes que aquí voy a estar para ayudarte cuando lo necesites.
Claro, y bueno, de nuevo, muchísimas gracias. La verdad es que voy a poner en marcha muchas de estas cosas, de darnos tiempo, este, y de poder expresarle las cosas antes de que se vuelva, ¿no?, una discusión. Así que, muchas gracias por todos tus consejos.